Du, manchen fällt das ja relativ einfach, andere wiederum haben so 'n bisschen Problem damit und müssen sich dafür auch aufraffen. Wie machst du das denn? Wie startest du produktiv in den Tag, wenn du zu Hause bist?
Also, ich bin der festen Überzeugung, dass dem 'ne, äh, gute Vorbereitung v v vorausgehen muss, ne? Also, grad der Schlaf, ne, wenn man sagt, man startet den Morgen. Wenn du jetzt irgendwie nur 2 Stunden geschlafen hast, dann, äh, kann der Morgen noch so gut sein. Du startest da aber nicht, äh, gut da rein, deswegen beginnt eigentlich für mich, äh, 'n produktiver Tag eigentlich ja, mit eigentlich genug Schlaf, ne, damit ich produktiv überhaupt sein kann. Also, diese empfohlenen 8, 9 Stunden oder so schaue ich schon immer, dass ich erreiche und dann auch mal irgendwie zur selben Zeit, äh, ins Bett gehe, damit sich meinen Körper so 'n bisschen dran gewöhnen kann, dann zur selben Zeit aufstehe und dann merke ich auch: „Äh, okay“, also, wenn ich wach bin, dann brauche ich auch gar nicht lange irgendwie. Also, es gibt ja Leute, die sch die snoozen dann noch ewig irgendwie, ähm, das ist bei mir gar nicht der Fall, ne? So der Kör mein Körper weckt mich dann auch meistens schon 'n paar Minuten vorm Wecker so, ähm, sagt mir einfach da das das ist irgendwie, ne, s so 'n guter Schlafrhythmus, dass ich den jetzt mit gerade irgendwie drin habe, ähm, und dann stehe ich auch auf und bin eigentlich fit, ne, dann geht's eigentlich gut in den Tag.
Mhm. Ah, okay. Mhm. Mhm. <chuckles> Ja. Ja cool. Und dann erkläre doch mal so 'n bisschen, äh, deinen Tagesrhythmus. Also, angefangen davon, wann du so in der Regel jetzt aufstehst.
Ja, a also in der Regel so zwischen 8 und 9 Uhr ist so 'ne gute Zeit für mich. Mhm. Also ich, mm, bin auch selbstständig, ich muss Gott sei Dank nicht irgendwie in der Frühe erst mal ins Büro fahren oder so was, sondern ich kann auch theoretisch auch einfach erst 1 anfangen, was halt, ne, bisschen spät ist, aber, ähm für mich hat sich so 'n bisschen herausgestellt, das das so 'ne Uhrzeit ist, mit dem mein Körper irgendwie gut klarkommt und deswegen halte ich mich dann so 'n bisschen dran. Genau, ja also wenn ich dann aufstehe, wie gesagt, ähm, ist eigentlich gar nicht bei mir, dass der irgendwie noch lang im Bett rumliege und, äh- weiß ich nicht- auch auf Snooze drücke jede 5 Minuten, sondern ich stehe da eigentlich schon relativ, zeitig auf, ne, gehe kurz ins Bad, mach mich 'n bisschen frisch. Äh, frühstücke und dann oder ich mache mir mein Frühstück und dann geht's mit meiner Frühstücksschüssel eigentlich auch schon, äh, vor den Rechner, äh, weil ich dann zum Arbeiten anfange. Spielt dann auch keine Rolle, ob's Wochenende ist oder so, sondern das ist eigentlich so <chuckles> jeden Tag so.
Ah okay cool. Mhm. Ja sehr cool. Okay. Mhm. Ja. Cool. Ja, okay, 7 Tage die Woche quasi arbeitest du dann immer so fü selben R Rhythmus Stunden?
Ja, ich habe immer am Wochenende meistens dann nicht so lang, weil dann ja doch irgendwas geplant ist mit Freunden, Familie und so was, ähm, aber das findet dann meistens erst nachmittags statt, deswegen, ähm, nutze ich die Zeit vormittags eigentlich schon immer um noch 'n bisschen was zu arbeiten, w wenn man schon die Möglichkeit hat, ne, besser als die Zeit zu verschwenden, ähm, genau.
Mhm. Ja. Definitiv. Okay, was würdest du denn sagen, wie viel da arbeitest du denn dann, ähm, produktiv zu Hause, ähm, in der Woche und am Wochenende?
Ähm, gute Frage, das, ähm, ich schätze eigentlich schon, dass ich so, also, mindestens auf diese 40 Stunden bekomme, wo ‘n Arbeitnehmer auch kommt. Dadurch, dass ich ja 2 Tage dann länger oder extra arbeite, kann's auch sein, dass ich vielleicht an die 50 Stunden dann komme. Je nachdem, wenn viel los ist, kann's auch mal, äh, wirklich lange gehen. Also, ich hatte auch Phasen, wo ich dann wirklich so 10 bis 12 Stunden jeden Tag gearbeitet habe. Ähm, die sind jetzt dann Gott sei Dank vorbei. Das war dann eher so ‘n bisschen Anf also, am Anfang der Selbstständigkeit, wo man noch alles aufbauen musste. Ja, also aber ich ich würde sagen, qua ich rechnen wir mal mit 40 Stunden so wie ‘n normaler Arbeitnehmer, auf die komme ich auf jeden Fall immer.
Okay. Mhm. Mhm. Ja, man kennt's. Okay, das heißt, vielleicht arbeitest du dann in der Woche ‘n bisschen weniger, dafür aber gleicht sich das aus dadurch, dass du am Wochenende halt noch was machst, verstehe. Was gibt's denn irgendwas für dich, wo sich für dich auch dann entscheidet, ob ‘n Tag gut startet oder auch nicht?
Genau, ja. Wetter? <giggles> Also, ich ich ich merke, dass ich, äh, heu
Ah, regnet's bei dir rein? <chuckles>
<chuckles> Ne, aber, äh, heute war zum Beispiel schon schon so äh, schon sein Sonn Sonnenschein in der Früh u ist ja gerade in der Jahreszeit hier, wo‘s immer so, hm, nebliger ist. Ich ich lebe auch in so ‘nem Tal quasi, da ist so richtig so ‘n Suppe eigentlich immer drin und da ist im Winter, also, Herbst, Winter, eigentlich immer so, wenn du, ah, in der Früh aufstehst, ne, und da ist ja dann noch Tau und so am Boden, ähm, dass das eigentlich immer irgendwie neblig ist. Und, dadurch hast du halt nie Sonnenschein und heute ist es so, dass ich dass ich eigentlich von der Sonne schon so wach gekitzelt wurde, sage ich mal, weil die weil die Sonne halt richtig in ins Schlafzimmer geballert hat. Und, das motiviert dann halt schon noch mal irgendwie anders. Ich weiß nicht, also, bei schönem Wetter sch Hm, <chuckles> bin ich auch viel besser drauf direkt, wenn ich aufstehe, weil ich einmal denke: „Ey, was für ‘n schöner Tag“, und so was. Ähm, wenn's jetzt noch warm wäre, so wie im Sommer, dann wär's noch schöner. könnte ich nämlich draußen frühstücken. Ähm, aber ansonsten, also, Wetter ist, äh, so eine Sache, d die mir da schon noch mal ‘n bisschen, äh, ja, noch mal so ‘n Boost mitgibt, würde ich sagen.
Ja. Okay. Okay. Ja. Ah, sehr cool. Ja, ja. Mhm, okay, sehr interessant. Und gibt's da auch vielleicht etwas, wo du sagst: „Boah, das vermiest mir so 'n bisschen meinen Morgen.“, was hin und wieder vorkommt vielleicht? Außer jetzt Regen. <chuckles>
Ja, ja, hä, w also, wenn der Schlaf schlecht war, das ist ganz, ganz, ganz, ganz merk merke ich dann in der Früh ganz, ganz stark, äh, grad für jemanden, der der 'n festen Schlafrhythmus hat und der es irgendwie gewohnt ist, äh, gut zu schlafen, ähm, <giggles> Wirft mich da schon mal so 'n bisschen aus der Bahn, ne, wenn ich dann irgendwie schlecht geschlafen habe aus irgend'nem Grund. Es war neulich mal ich le lebe halt in so 'nem in 'nem Mietshaus, äh, das ist noch also, 'n Mehrparteienhaus, sagen wir mal so, ne? Es gibt mehrere Wohnungen und hier wird über diese Holzpellets geheizt. Ich weiß nicht, ob du die kennst, das sind so zusammengepresste kleine Holz äh, ja, keine Ahnung, wie sagt man, Chips. Und die wurden neulich mal aufgefüllt und und irgendwie der Typ, der das aufgefüllt hat, kam einfach um 5:00 morgens und das das hat hast du im ganzen Haus gehört, weil das so 'n Lkw ist, der d w wirklich mit Druck dann in den Tank pumpt so. Und i ich dachte erst irgendwie: „Hä, okay, wer bohrt denn jetzt hier 5:00 morgens? Seid ihr verrückt?” Dann war das der Typ, der die Heizung wieder aufgefüllt hat, und dann konnte ich natürlich auch nicht mehr schlafen. <giggles> Und, äh, gut, ist jetzt halt so 'n einmaliges Ereignis, ne, das kommt ja jetzt nicht h hier immer vor, aber das sind dann solche Sachen, die mich dann schon auch so 'n bissel aus der Bahn werfen und meinen Morgen erst mal 'n bisschen vermiesen.
Ah, okay. Mhm. Okay. Ah ja. <chuckles> Okay. Mhm. Ja, ja. Und, äh, wenn du von guten Schlaf sprichst, wovon du ja grade explizit gesprochen hast, was meinst du dann damit? Also, wie viel Stunden brauchst du vielleicht? Ja, erst mal damit fangen wir erst mal damit an. Wie viel Stunden Schlaf brauchst du denn in der Regel, um für dich auszumachen: „Okay, ich hatte guten Schlaf, ich bin fit. Ich start kann produktiv in den Tag starten.”
Ähm. Also, die klassischen 8 bis 9 Stunden sind's bei mir schon, irgendwas dazwischen immer so meistens so 8, 8 1/2 oder so. Ich ich komme auch mit bisschen weniger klar. 7 ist so das Minimum bei mir. Ich, ähm ich weiß auch nicht, ich bin ich mache halt auch viel Sport und so, da brauche ich braucht dem Körper, glaube ich, schon 'n bisschen Erholung. Deswegen, äh, schaue ich, dass ich schon irgendwie diese 8 Stunden auch immer erreiche, was eigentlich in der Regel immer der Fall ist, also, zu 99 %. Ähm, das ist so 'ne Zeit, mit der ich dann gut leben kann wo ich auch weiß, okay, wenn ich da aufstehe, dann bin ich nicht müde, ich bin, äh, klar im Kopf, ich kann produktiv sein, ich bin hab genug Energie auch für den Tag.
Okay. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Das heißt, man kann sich vorstellen, dass du wahrscheinlich so gegen 12 schlafen gehst, wenn ich jetzt richtig mitgerechnet habe?
Ja, has hast du perfekt getroffen. Ähm, 12 ist so die Zeit, wo ich dann auch das Handy weglege, also oder 'n Fernseher ausmache. Meistens schaue ich dann irgendwie abends noch ein, 2 Folgen von von meiner Serie, die halt die ich halt aktuell gucke so. Ähm, um 12 ist dann meistens wirklich da sage ich dann: „Okay, ich mach jetzt alles aus und leg mich schlafen“, damit ich halt genau in diesem Rhythmus drin bleibe.
Okay. Ja. Mhm. Ja. Und genau, das wär nämlich die nächste Frage gewesen, was mich sehr interessiert hatte. Gibt's irgendwelche Rituale, die wie du deinen produktiven Tag vorbereitest? Das heißt, gehst du vor dem Schlafengehen, ähm ordnest du dir 'ne bildschirmfreie Zeit ein oder sagst du, ich esse nichts mehr Schweres oder ab wann isst du nichts mehr, ne? Gibt's da irgendwelche Dinge, woran du festmachst, dass du dir so 'n produktiven Tag bestmöglich vorbereiten kannst?
Also tatsächlich ist Essen bei mir gar nicht so das Problem. Also ich weiß, man soll irgendwie vorm Schlafengehen nichts essen, aber ich kriege abends ab und zu einfach Hunger und esse dann noch was und ich habe irgendwie dann nie Probleme auch mit 'm Schlaf, deswegen <chuckles> vielleicht bin ich da einfach gesegnet. Ähm, diese Schlafroutine, einfach gef vernünftig äh, zu 'ner vernünftigen Zeit ins Bett zu gehen, ist, glaube ich, ähm, so diese sch das Einzige, was man da zumindest am Abend tun kann, abgesehen von trink keinen Kaffee, so kurz bevor du schlafen gehst oder 'n Energydrink, wobei es auch Leute gibt, denen macht ds das macht denen nichts mehr aus, so, also wilde Sache. Ähm, deswegen einfach so diese Schlafroutine, dass halt, äh, g genug Schlaf kriegst und der Rest regelt der Körper dann schon irgendwie. Und in der Früh, mm, würde ich sagen, ist das Frühstück halt manche sagen ja, wichtigste Mahlzeit des Tages, ne? Ähm, damit ich auch 'n produktiven Tag habe, muss ich, äh, quasi auch, äh, erst mal was frühstücken und am besten auch was, was halt lange hält. Also jetzt kein kein Weißbrot oder so was, ähm, weil es halt gibt halt nur kurzzeitig Energie und danach bist du eigentlich, äh, eher wieder schlapp und hast Hunger. Sondern ich schau an, dass ich so Vollkorn, Haferflocken mit Joghurt, mit paar Nüssen und und Früchten und so esse, also dass ich schon mal so 'n G Grundnährstoffgehalt, äh, mir in der Früh reinziehe, ähm, wo mich dann auch so 'n bisschen durch 'n Tag, äh, ähm, m mit Energie versorgt und bisschen Vitamine und so und da also einfach, dass ich halt gut versorgt bin, dass mein Körper gut versorgt ist, dass er die Leistung bringen kann, die er bringen soll. Und ja, funktioniert tadellos. Also, ich habe da überhaupt keine Probleme, ich bin immer richtig fit.
Mhm. Ja, ja. Mhm. <chuckles> Ja. Okay. Mhm. Mhm. Ja, super, das scheint ja wirklich so, als seist du gesegnet. Ist es denn so, dass du dann, ähm, besonders am Morgen ähm, oder über den Tag verteilt ja auch deine Aufgaben fest festlegst? <coughs> Und wenn ja, wie machst du das dann?
<chuckles> Ähm, also es gibt Aufgaben, die wiederholen sich jeden Tag, ähm, deswegen die die lege ich dann gar nicht so fest und und vieles auch spontan, was reinkommt, sage ich mal so. Wenn ich in der Früh irgendwie reinschaue, ist 'ne E-Mail da und es muss halt irgendwas erledigt werden und so was, wie gesagt, als Selbstständiger kann es ja immer passieren. Ähm, dann hat hm, das hat vielleicht erst mal Priorität, so. Ähm, ansonsten b brauche ich also ich habe, glaube ich, mittlerweile einfach so viel Erfahrung, dass ich gar keinen Plan mehr brauche. Am Anfang habe ich mir das auch gemacht, irgendwie was mache ich wann. Äh, mittlerweile ich also ich mache es jetzt seit 8 Jahren, fast 9 Jahren. Ähm, also ist jetzt noch keine ultralange Zeit, aber ja. Ja, also es ist noch nicht so so quasi als wäre das so mein Lebenswerk, aber, äh, es ist halt auf jeden Fall lang genug, dass ich halt schon mich irgendwie auskenne und weiß, was getan werden muss und so was und, äh, brauche ich eigentlich gar nicht so viel Plan mir machen. Also ich weiß da eigentlich immer, habe da im Kopf so was irgendwie ansteht.
Okay. Mhm. Ja. Ah, okay. 'Ne lange Zeit. Na ja. Genau. Mhm. Genau, es ist, glaube ich die Zeit ist, glaube ich, schon lang genug, um feste Routinen etabliert zu haben, ne, glaube ich. Mhm.
Ja, genau, also viel viel für viel habe ich ja auch, äh, Systeme quasi aufgebaut, ähm, die, wo dann ja viel für mich übernehmen, also grade so sehr repetitive Aufgaben. Ähm, i ich arbeite halt eigentlich durch also nur online so. Ich habe keinen Offline-Store oder so was, wo ich, äh, vor Ort sein muss, also es läuft alles digital. Und da kann man halt gerade mit KI jetzt äh, kannst du halt supergut auch Prozesse automatisieren, die halt immer wieder aufkommen, wo du dann eigentlich irgendwie nur 'ne Excel-Tabelle in so 'nem Programm laden musst oder so und das erledigt dann quasi alles durch. Ähm, das habe ich ja dann gan 'ne Zeit lang ganz stark gemacht und, ähm, mittlerweile brau braucht's mich halt nur noch für Sachen, die wirklich, äh, so out of the box n nicht funktionieren oder oder die k komplett neu sind, wo du Menschen brauchst. Grad Werbung ist so 'ne Sache, zum Beispiel, äh, da geht auch viel Geld drauf, ne? Das kann ich jetzt keiner KI anvertrauen, das muss ich dann logischerweise noch selber machen. Also, alles kleinere, was irgendwie automati automatisiert werden kann, habe ich da äh, jetzt habe ich halt automatisiert.
Ja? Mhm. Cool, ja? Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja, super interessant. Du hast so 'n bisschen deine Morgenroutine, hast du schon erzählt, was aber ausgeblieben ist, was mich trotzdem noch interessiert. Was ist wann ist 'n so das erste Mal, wann du auf das Handy schaust?
Mhm. <laughs> Also, m äh, gleich wenn ich aufstehe, <laughs> äh, äh, äh, klingelt ja der Wecker dann auch kurz, äh. Also, das wirkt das eher a ich weiß, ich sollte es eigentlich lassen, aber irgendwie, also ich habe nicht das Gefühl, dass es mir irgendwas ausmacht, deswegen, ähm, ist das 1. was ich mache eigentlich Handy anschalten, auf die Uhr schauen, äh, und und gucken, okay, welche Nachrichten sind über Nacht reingekommen und und ist irgendwas Wichtiges, weil, also ich arbeite halt, äh, international und, ähm, Amerika zum Beispiel ist halt erst so richtig qu wach quasi, wenn's bei uns dann schon eigentlich Richtung Feierabend geht. Ähm, deswegen kann's halt auch sein, dass da auch viel einfach über Nacht reinkommt und dann muss ich dann halt einfach gucken, was was da irgendwie grad abgeht und dass ich da schon 'n bisschen darauf vorbereitet bin, wenn die wenn die Arbeit dann losgeht. Aber ich habe wie gesagt, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass mir das irgendwie groß was ausmacht, ähm, oder meinen Körper irgendwie stört, wenn ich da direkt nach 'm Aufstehen, äh, aufs Handy glotze.
Morgens? Ah. Aha, okay, das habe ich mir fast gedacht. <chuckles> Ja. Mhm. Ja. Mhm. Okay, das ist ja dann wichtig. Und es ist ja auch, wie gesagt, 'ne 'ne 'ne Sache, die von Mensch zu Mensch eben unterschiedlich ist. Wenn du sagst, du hast damit selber keine Probleme, dann ist es ja perfekt für dich und damit klarkommst, dann ist ja alles okay. Ähm, aber wie vermeidest du denn so Ablenkungen zu Beginn des Tages? Bist du da gar nicht läufst du da gar nicht Gefahr, irgendwie dann dich mit dem Handy ablenken zu lassen von Benachrichtigungen, Social Media? Ist das vielleicht schon mal passiert, dass du dann gedacht hast: „Oh, jetzt ist 10:00, jetzt habe ich immer noch nix gemacht,“ und ähm, wie gehst du damit um? Wie bekämpfst du das?
Ich glaube, ich habe mich früher so 'n bisschen krankhaft trainiert, <laughs> ähm, weil ich ich habe dann richtig schlechtes Gewissen also ich habe früher zum Beispiel auch, äh, viel gezockt, so, äh, als junger Mensch. Das mache ich mittlerweile gar nicht mehr oder ganz ganz selten und wenn dann nur mit Freunden, weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich so was mache, ähm d dass das verlorene Zeit ist, die ich eigentlich auch in Arbeit und Business stecken könnte und die mir dann langfristig mehr was bringt. Also e eigentlich schon wieder bisschen so krankhaft und auch nicht gesund, ähm, <laughs> aber das hilft mir halt dann einfach auch also, ne Kehrseite der Medaille habe ich gerade erwähnt, die goldene Seite ist halt okay, es gibt halt auch kaum Ablenkungen, weil ich ich habe zum Beispiel alle Social Media Apps deinstalliert, bis auf WhatsApp und YouTube, wenn man das dazu zählen will, ähm, weil mir dieses Doom Scrolling und, äh so, äh, auf die Nerven gegangen ist und irgendwie siehst du auch gar nicht mehr, was deine Freunde so gepostet haben und das ist alles eigentlich nur so belangloser, ähm, Schmarrn, äh, dass ich das dann einfach quasi komplett deinstalliert habe und jetzt eigentlich gar auch gar nicht mehr so richtig die Möglichkeit habe, mich da ja irgendwie während der Arbeit abzulenken, weil äh also ohne Apps, was willst du dann am Handy eben machen, so. Also kann jetzt nicht das zehnte Mal dieselbe WhatsApp Nachricht lesen oder so.
Okay. Ja. Das kennt man ja. Ja, ja. Ja. Okay das heißt du hast dir da so selber das antrainiert du hast dich selber gezwungen selber erzogen ist das richtige Wort vielleicht.
Ja, könnte man so sagen, auch wenn's wahrscheinlich, äh, gar nicht so gut ist, weil das äh, ne äh, ist dann auch schon dann kannst du halt auch Sachen nicht mehr genießen so wirklich, gerade so Videospiele oder Filme oder so sind zur Unterhaltung da, ne? Äh, ja, das ist halt dann ja, äh, alle alles Fluch und Segen. <chuckles>
Ja. Ich absolut, ja. Na ja, genau. Aber danke dir, war auf jeden Fall mal sehr interessant, ähm, von 'ner Person zu hören, die ja doch schon relativ weit im Leben vorangeschritten ist, was so gewisse Prozesse angeht. Dann grade das Produktiv sein auch im Alltag. Und ja ich denke, da konnte man einiges mitnehmen. Vielen Dank.
Ey, ich danke dir für das tolle Gespräch und de die superguten Fragen. Es hat mal gutgetan, so 'n bisschen drüber zu reden ja einfach das mal selber zu reflektieren und 'n paar Fragen gestellt zu bekommen. Und dann danke ich dir für das wunderbare Gespräch und ich hoffe, wir sehen uns mal irgendwann wieder.